'N Stück weit ist so die Grundhaltung in unserer Zeit: „Kinder sind 'n Luxusgut." So würde ich das beschreiben.
Ah, dummerweise sind sie 's auch bisschen leider sind sie schon 'n bisschen auch, irgendwo.
Äh, und ich glaube, dass es über viele Zeiten der Menschheit Ja, ich überlege jetzt gerade wieder, bevor ich mich zu weit ausm Fenster lehne Also es gab natürlich immer irgendwo einen in intrinsischen Kinderwunsch, vor allem in Frauen, also so, äh, dieses dass man dankbar ist für Kinder, ist vielleicht so das ist so das eine, also so, dass man sagt: „Ja, es ist gut, wenn ich Kinder habe, die können mitarbeiten" oder ne? Das ist vielleicht so der eine Faktor auf jeden Fall. Ja, und
Hm, ja, wobei die waren natürlich auch Altersvorsorge lange Zeit, sind wir ganz offen und ehrlich. Ja. Und glaube nicht, dass das so lang her ist, dass das noch irgendwo 'ne Rolle gespielt hat 'n in bestimmten Gesellschaften heutzutage immer noch, denke ich Also kinderreiche Länder, die die noch, hm, Wachstum haben im Gegensatz zu zu zu uns, also Populationswachstum. Da spielt es selbst wenn die es nicht wirklich wirtschaftlich brauchen, ist es noch in der Tradition vielleicht. Bei uns ist es ja das Gegenteil sozusagen.
Mhm. Mhm. Die die ja Hm. Mhm. Genau, wir rechnen eher so: „Wie viel kostet mich ein Kind? Kann ich mir das leisten, so an Kraft, an Ressourcen, an Zeit, an Geld?“
Ähm. Mhm. Aber es ist 'ne Realität, muss man auch, ähm, zubilligen, also, ich es ich ich ich, im im im Prinzip formulierst du es als Kritik und es ist auch richtig, es so als Kritik zu formulieren, aber es ist auch
Mein <laughs> Oder du verstehst das direkt als Kritik. Ist schön ist 'n total spannendes Gespräch mit dir. Ich bin grad angetan.
Ja, nein nein nein nein, ich ich ich denke halt, es ist aber auch 'ne Realität, dass es f Leute gibt, die sich 's nicht unbedingt leisten können so richtig. Also, weil es ist schon s kostet schon viel eigentlich, also, wenn man versuchen möchte, dem Kind, hm, vieles mitzugeben.
Ja.